そうですね、でもみんなにほんとアラカルトにしようっていうのは、おっしゃる通り、提案してみようと思います。それしかね、手方法ない今のところやっぱ浮かばないすよね。
うーん。 うーん。 ないですよね。なんか食べ過ぎ。それかもう食べない。もすもうね、もう見ない。<chuckles>
うーん。食べない。もうほんとに、もうみんなに「もう、あ、私はこれ以上食べません」って宣言して「胃腸炎になるんです」ってね。うーん。ほんとですね。うん。なんか、ちょっと今年はピシャッとした態度で、うん、じゅうにがつを迎えようとうーん、厳しめな、うーん、なそうですよね。うーん、ほんと。でも、うーん、楽しみなんで、ちょっと体も守りつつ、どうもうーん、ありがとうございます。なんか、話してすっきりしました。
そうですね。 いやいや、ほんとにほんとに、うん、病気になっちゃうから大変ですね。うーん。 確か難しいですけどね。なんか楽しくほんとですね、楽しくね、宴会したいですね。でもね。<chuckles> そうですね、はい。あ、いや、べちらこそ。あ、よかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。